คืออยากจะขอคำแนะนำหน่อยอะครับ พอดีว่า รู้สึกว่า เพื่อนในกลุ่มเนี่ยละเลยตัวเรา แล้วก็อาจจะมีความรู้สึกว่า เรารู้สึกโดดเดี่ยวด้วยอะครับในกลุ่มอะครับ
อืม โอเคครับผม ขออนุญาตสอบถามเบื้องต้นก่อนนะครับผม ที่คุณเริ่มแบบ รู้สึกแบบเนี้ยครับผม มัน มันเริ่มเกิดมานานหรือยังครับ? แล้วมัน แล้วความรู้สึกมันเข้ามาบ่อยขนาดไหนอะครับ? ที่ เอ่อ ความรู้สึกตรงเนี้ยครับ
ครับ คือเอาจริง ๆ แล้วเนี่ย มันก็เกิดมานานพอสมควรครับ ถ้าเกิดว่า ย้อนกลับไปเนี่ยมันก็มีอยู่ตลอดในช่วงประมาณ 4-5 ปี ประมาณนั้นเลยครับ ใช่ ก็ถือว่า มันเป็นความรู้สึกที่ มันจะมาเนี่ยก็ตอนที่ผมอะครับอยู่คนเดียว อา ถ้าเกิดว่าอยู่กับเพื่อน อะไรอย่างเงี้ย มันก็ไม่ได้มีอะไรหรอก เราก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเราถูกทิ้ง หรือว่าอะไรอย่างงั้น แต่บางครั้งเนี่ยเราอยู่คนเดียว แล้วเราไม่ได้ทำกิจกรรมอื่นนะครับ บางทีอะมันก็เหมือนคิดไปเองอะครับ
อืม อืม อา ครับ อา ครับผม อืม โอเค ที่ซึ่ง คุณบอกก็คือว่า เอ่อ ถ้าอยากจะถามเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมว่า เอ่อ ความสัมพันธ์กับ อ่า เพื่อนหรือคนในกลุ่มเนี่ยครับผม ตอนเนี้ย เอ่อ เราเจอกันบ่อยขนาดไหนนะครับผม แล้วก็แบบว่า มีกิจกรรมอะไรทำด้วยกันบ้างไหมครับตรงนี้?
ใช่ครับ อ่า คือตอนนี้นะครับ กับเพื่อนกลุ่มนี้เนี่ย เราเจอกันไม่ได้บ่อยเท่าที่ควรขนาดนั้นเนาะ ซึ่ง เพราะว่าพอหลังจากที่เรียนจบกันมาครับ ก็มีการ เขาเรียกว่าก็แยกย้ายกันไปเนาะ บางคนก็ไปอยู่เชียงใหม่บ้าง บางคนอยู่กรุงเทพบ้าง อะไรอย่างเงี้ยครับ อย่างผมเนี่ยก็จะมาอยู่ทางภาคตะวันออกเลย อย่างเงี้ยครับ มันก็เลยทำให้ไม่ค่อยเจอกันสักเท่าไรครับ
อืม อ๋อ ครับผม ครับ ครับ อืม ๆ ๆ ครับผม อืม โอเค มันก็เลยจะเป็นสถานการณ์ที่แบบว่า พอหลังจากเรียนจบเนาะ บางคนก็ มี เอ่อ แยกย้ายกันไปนะครับผม แล้วก็ไปอยู่กันคนละที่บ้างนะครับผม แล้ว เอ่อ แต่เวลาที่แบบว่ามาเจอกับเพื่อนด้วยกันเนี่ย อย่างที่คุณบอกตอนแรกนะครับ อ่า อยู่กับเพื่อนก็จะไม่ได้รู้สึกแบบนั้น จะรู้สึกเฉพาะว่า เวลาที่แบบว่า อ่า ไม่ได้เจอเพื่อน แบบนั้นใช่ไหมครับ อันนี้?
ครับ ใช่ครับ ก็คือหลัก ๆ เนี่ย ก็คือ ถ้าเกิดว่ามันจะมานะ ความรู้สึกตรงเนี้ยก็คือ 1 เราอยู่คนเดียว แล้วเราก็อาจจะคิดไปเรื่อย อย่างเงี้ย อา มันจะมาแล้ว 1 อัน แล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ก็คือเราอาจจะดู Story อะครับ แล้วก็เห็นเพื่อนเขาไป ไปดริงก์กัน ไปดื่มกัน อะไรกันอย่างเงี้ย แล้ว แล้วก็เห็นคนในกลุ่มไป อย่างเงี้ย แล้วมันไม่มีเราอะ บางครั้งเราก็จะคิดอย่างนั้นด้วยเหมือนกัน
อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับ อืม อืม อ้อ โอเค เข้าใจเลยครับตรงนี้ว่า ด้วยการที่แต่ละคนอาจจะห่างกันไปนะครับผม อาจจะมีติดภารกิจอะไรกันบ้างนะครับผม ตรงนี้นะครับ เอ่อ คุณได้แบบว่า อ่า ได้คุยกับเพื่อนบ่อยนะครับ ไหมครับ แล้วก็อาจจะมีแชร์ความรู้สึกนี้กับ ม อ่า เพื่อนสนิทบางคนหรือยังครับตรงนี้?
ครับ เอ่อ คือถ้าเกิดว่าคุยเนี่ย ก็มีคุยกันบ่อย ๆ อยู่ครับ ก็ไม่ ไม่บ่อยขนาดนั้น แต่ว่าก็จะชอบ reply Story ไป อะไรกันอย่างเงี้ย แต่ว่า ถ้าเกิดว่าเรื่องของความรู้สึกตรงเนี้ย ไม่เคยได้คุยเลยครับ เรา เราไม่ได้ไปบอกใครหรืออะไรเลย เราเก็บเอาไว้ของเรา อย่างเงี้ยครับ
อือ ครับ อืม อืม อา โอเคครับผม พอ พอ เอ่อ พอเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับผม อืม เท่าที่ เอ่อ ฟังในเบื้องต้นนะครับ ก็อาจจะ อ่า อาจจะเหมือนที่ทางคุณบอกเลยว่า มัน มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเข้ามาที่ เอ่อ เวลาคุณอยู่คนเดียวนะครับผม หรือว่าเหงา ๆ หรือว่าแบบว่าเป็นช่วงที่ไม่เจอเพื่อนนะครับผม อันนี้ อ่า ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมอีกนิดนะครับ ก็คือพอ อ่า พอแบบ เรียนจบกันไปห่างหายกันไป ตรงนี้แต่ละคนก็จะมีครอบครัวกันแล้วด้วย ถูกไหมครับ แล้วก็อาจจะทำให้ทุก ๆ คนนะครับ มีเวลาเจอกัน ก็ อ่า น้อยลงเลย ถูกต้องไหมครับอันนี้?
ครับ ใช่ครับ ก็ค่อนข้างน้อยนะครับ ถ้าเกิดว่าเป็น เป็น เป็นกลุ่มที่จะต้องมารวมกันใหญ่ ๆ อย่างเงี้ย แต่ว่าคือเราก็เข้าใจ ก็คือจะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มตรงกลางอะครับ ก็คือเขาจะอยู่กรุงเทพอยู่แล้วเนาะ ซึ่งจะเป็นโซนใหญ่ อย่างเงี้ย แล้วก็สามารถไปมาหาสู่กันได้ อย่างเงี้ยครับ ซึ่งก็จะเป็นกลุ่มเนี้ยครับที่เขาจะนัดเจอกันบ่อย อะไรกันบ่อย อย่างเงี้ย ซึ่งบางทีเนี่ยไอ้ความรู้สึกที่ ที่บอกไปเมื่อสักครู่อะครับว่า เราเห็นว่า เราเห็นปุ๊บแล้วไม่มีเรา อย่างเงี้ย แล้วมาคิดเนี่ย ก็คือจะเป็นโซนตรงนี้แหละครับ
อืม อืม ครับ อือ อืม <chuckles> อา ครับผม อืม อืม โอเคครับ นะครับ เข้าใจความรู้สึกคุณนะครับผม ตรงนี้นะครับ ก็อยากให้ลองปรับมุมมองความคาดหวังนิดหนึ่งนะครับ เพราะว่า เพราะด้วยความที่ว่า อ่า คุณอาจจะ อ่า ไปอยู่อีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่ทาง ทางคุณบอกว่า เฮ้ย แต่เพื่อนกลุ่มเนี้ยครับเขาอยู่กัน อ่า อาจจะอยู่ใกล้กันทางกรุงเทพ อะไรก็แล้วแต่นะครับผม อ่า จ อะ อ่า ความรู้สึกนะ ส เหงา หรือว่า เฮ้ย ความรู้สึกว่า เอ๊ เอ่อ ถ้า ทำไมถึงไม่มีเราอยู่ตรงนั้นนะครับ ถือว่าเป็นเรื่องผิด อ่า เป็นเรื่องที่ปกติเลยนะครับผม ให้เรายอมรับตรงนั้นก่อนนะครับว่า เอ๊ วันเนี้ยผึ่งเพื่อนจะ แฮงเอาต์ เรา แต่แบบ อ่า แฮงเอาต์ กันนะครับ ถึงแม้จะไม่มีเรานะครับผม แต่ถ้า เอ่อ เป็น เอ่อ จุดหนึ่งหรือวันหนึ่งที่เราแบบอยู่ใกล้ ๆ กันเนี่ย เราก็คงได้ไปอยู่ตรงนั้นนะครับผม ให้ลอง เอ่อ คิดสักมุมว่า เอ๊ เรา ถ้าเรา อ่า ที่เราย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งนะครับ เราอาจจะต้องติดภารกิจเหมือนกันนะครับ อาจจะมีเรื่องทางครอบครัว เรื่องงานอะไรก็แล้วแต่นะครับ ลองปรับที่ทางมุมมองก่อนนะครับ แล้วก็อาจจะยัง เอ่อ ผมเข้าใจว่า คุณก็ยังได้คุยกับเพื่อนในกลุ่มนี้ปกติบ้างบางคนอยู่แล้วนะครับ การที่เราได้คุย อ่า ได้คุยกันนะครับผม ก็ยังถือว่า เราได้แบบว่า อ่า ติดต่อกันอะไรกันนะครับ หรือนาน ๆ ที ถ้าคุณแบบ คุณแบบคิดถึงเพื่อนบ้าง เราอาจจะแบบว่าวิดีโอคอลว่า ว่า อ่า ให้เห็นหน้ากันบ้างเล็ก ๆ น้อย ๆ นะครับ จะได้แบบรู้สึกว่า เฮ่ย เราก็ไม่ได้ห่างกันไปไหนนะครับ ก็คือผมเข้า จ เอ่อ ในมุมผมตรงเนี้ยคิดว่า มันไม่ได้มีความแบบว่า เอ่อ แบบ อ่า บาดหมาง หรือว่าเคืองกันอะไรนะครับผม แค่เป็นความรู้สึกที่แบบว่า เอ่อ เราห่างกันนะครับ แล้วก็ไม่ค่อยได้มารวมกลุ่มกันเหมือนเมื่อก่อน เหมือนเดิมนะครับ ตรงเนี้ยลองปรับมุมมองก่อนนะครับ ผมอยากให้ลองตรงนี้ แล้วผมก็ เอ่อ เชื่อมั่นว่า เนี่ย เท่าที่ฟังมาก็คือ เพื่อนก็ไม่ได้แบบว่า เฮ้ย โกรธคุณ หรือว่ามีปัญหาอะไรกัน แค่เราไม่ได้ ห่างกันนะครับผม อยากให้ลองในมุมนี้ก่อนนะครับ
ครับ อือฮึ ครับ อือฮึ อ้อ ครับ อา ใช่ครับ ได้ครับ ก็ จากที่ฟังมาเมื่อกี้ผมว่า น่าจะปรับใช้ได้ดีเลย แต่ว่ามันจะมีอันหนึ่งที่ผมเองก็คิดมานานแล้วเหมือนกัน แล้วก็คุณก็บอกมาเหมือนกัน ก็คือในเรื่องของการที่มีการโทรไปเนาะ หรือว่ามีการวิดีโอคอล ไปหาเพื่อน ซึ่งอาจจะไม่ใช่เพื่อนที่ตัวผมเนี่ยได้คุยกันเป็นประจำอยู่แล้วเนาะ อย่างเงี้ย ซึ่งผมเองก็มีคิดในเรื่องนี้มานานพอสมควรเหมือนกันครับ แต่ว่าพอ เอาจริง ๆ เนี่ยไม่ใช่แค่การวิดีโอคอลเนาะ คือบางทีอะอาจจะแค่ทักแชตไปหรืออะไรไปอย่างเงี้ย มันก็ยังมีความลังเลอยู่ครับ แล้วก็มันจะมีในเรื่องของความกลัว มันอาจจะไม่ใช่กลัวขนาดว่า ที่มันเป็นระดับสูงอะไรขนาดนั้นเนาะ แต่ว่าเราก็จะกลัวว่า แบบว่า เอ๊ะ คือเราไม่ได้คุยกันนาน อย่างเงี้ยครับ มัน ถ้าเกิดว่าเราทักไปตอนนี้ เราโทรไปตอนนี้ มันจะแปลก ๆ ไหม? แล้ว อ่า ตัวเขาเนี่ยเขาจะมองมายังไง? เขาจะคิดว่าเรามา อ่า หาผลประโยชน์หรืออะไรหรือเปล่า? หรืออะไรอย่างงี้ด้วยครับ
อือ ครับ อือ ครับ อืม ครับ ครับ อือฮึ อืม ครับ อือ อืม ๆ อือฮึ อืม อืม อือ อย่างงี้ก็คือเป็น เป็นความรู้สึกตรงนี้นะครับ เวลาที่เราแบบว่ารู้สึกว่า อ่า ลังเล แล้วก็การที่เราจะ เอ่อ ทักไปหรือว่าติดต่อเพื่อนไปนะครับ เอ่อ ตรงนี้เข้าใจได้เลยครับผม ด้วยความที่ เอ่อ ทางคุณก็รู้สึกว่า มัน เอ่อ มัน มันอาจจะแบบว่าห่าง ๆ กันไป ไม่ได้ เอ่อ สนิทหรือว่าไม่ได้คุยกันนาน ๆ เหมือนเมื่อก่อนนะครับ ตรงเนี้ย อืม ถ้าเป็น ให้แนะนำก็คือว่า เอ่อ ถ้าเรารู้สึกว่าอยากจะ อ่า คุยหรือว่าอยากจะทักไป เพื่อนไป ผมก็คือแบบว่า เอ่อ ให้ ให้แบบว่าตัดสินใจ อ่า ลงมือทำไปได้เลยนะครับ ไม่ต้องห่วงว่า เอ่อ อ่า เพื่อนจะแบบว่า เฮ้ย มองอะไร มุมมองที่เพื่อน ที่จะมีต่อเราแบบมันจะมาแบบลบแบบไหน? ครับ จริง ๆ ถ้าเป็น เอ่อ ในมุมเพื่อนกันนะครับ การที่ โอ้โฮ แบบการที่เราไม่ได้เจอกันตั้งนานนะครับผม การที่เพื่อน อ่า เก่า ๆ ได้กลับมาคุยมาทักกันน่ะ ผมว่าเพื่อนก็ต้องแบบดีใจแล้วก็ยินดีด้วยนะครับผม เพราะว่า อ่า ส ผมว่ายิ่งแบบว่า เราอายุแบบว่ามากขึ้นนะครับ มีภาระกันมากขึ้นนะครับ การเติบโตทางด้าน อา อ่า จิตใจและก็อารมณ์ อ่า แต่ละคนน่ะ ผมว่าเขาก็ต้องเข้าใจ เอ่อ มากขึ้นเช่นกันนะครับผม อยากให้ลองแบบว่า อ่า ค่อย ๆ ปรับตรงนี้นะครับ แล้วก็อาจจะแบบว่า อืม อ่า ดูแลใจตัวเองหรือว่า อ่า คุยกับ อ่า คนในครอบครัวแทนเพิ่มมากขึ้นก็ได้ เพราะเข้าใจครับว่า พอแต่ละคน เอ่อ มีครอบครัวกันนะครับ การที่ เอ่อ คนที่เราจะได้เจอกันบ่อย ๆ มากสุดก็อาจจะเป็น อาจจะเป็น อ่า แฟน สามี ภรรยา ลูก อะไรก็แล้วแต่ หรือว่าคนในครอบครัว เพราะฉะนั้นอาจจะเป็น คุยกับคนในครอบครัวหลัก ๆ แทน หรือว่าหางานอดิเรกที่เราสามารถ เอ่อ ทำได้ ที่เรา เอ่อ ทำให้เราผ่อนคลายนะครับ เพื่อที่เราจะได้แบบว่า เอ่อ ไม่ต้องไป ค คิดในมุมที่แบบว่ารู้สึกแบบนั้นนะครับผม ผมว่าตรงเนี้ยน่าจะช่วยแบบว่า เอ่อ ให้เราแบบว่าค่อย ๆ รู้สึกดีขึ้นนะครับ ก่อนที่แบบว่า เฮ้ย เราอาจ สุดท้ายเดี๋ยวเราก็ได้ จ เจอเพื่อนกันอีก หรืออะไรกันอีกนะครับผม อยากให้ลองมุม มองมุมนี้ด้วยนะครับ
ครับ อะฮะ ครับ อือฮึ ครับ โอเคครับ ก็ต้องมีเรื่องของคนในครอบครัว แล้วก็งานอดิเรกด้วย ใช่ไหมครับ ที่จะมาช่วยในส่วนตรงนี้ แล้วก็ตรงเนี้ยครับมันมีอีกอย่างหนึ่ง ก็คือผมก็ลังเลอยู่แล้วว่าอาจจะ ถ้าเกิดว่า มีการได้คุยกับเพื่อนสำเร็จแล้ว หรือว่าได้การ อ่า ตัดสินใจพูดคุยไปแล้วเนี่ย มีอย่างหนึ่งเลยครับ ก็คือผมเนี่ยอยากจะชวนเพื่อน ๆ น่ะครับ มาทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งพอมันมาเป็นในช่วงสมัยเนี้ยครับ ผมรู้สึกว่า ไอ้การทำกิจกรรมแบบสมัยก่อน หรือว่าการที่เราไปอยู่ตอนสมัยมหาวิทยาลัยเนี่ย ตอนนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการไปเที่ยวกลางคืน ไปการ ไปนั่งดื่มกัน อะไรกัน อย่างเงี้ย ซึ่งพอเรามามองในมุมที่เราโตขึ้นมาแล้ว อย่างเงี้ยครับ ผมรู้สึกว่า ถ้าเกิดว่ามีการนัดได้เนี่ย แล้วไปอยู่ในลักษณะแบบนั้นเนี่ย ตอนนี้มันน่าจะไม่ได้แล้วอะครับ ก็ แต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า มันพอจะมีกิจกรรมอะไร? หรือว่ามี เขาเรียกว่า ลักษณะแบบไหนอะครับ? ที่จะช่วยให้มันเสริมสร้างความสัมพันธ์ แล้วก็ สำหรับวัยแบบ วัยทำงานแล้วอะครับ
ครับ ครับผม อืม ครับ อืม ครับผม อา ครับ อืม ครับ อืม อือ มาแล้วครับ โอเคเลย ผมว่ามันเป็นกิจกรรมที่แบบว่า เฮ้ย สามารถแบบว่าชวนทั้ง อ่า ครอบครัวนะครับ ของทางเพื่อน ๆ มาร่วมกันได้นะครับ อ่า ด บ อ่า นะ นะครับ ได้ อ่า ภรรยาแล้วก็ลูกนะครับ ขอแบบพาไป อ่า ไปเที่ยวด้วยกัน อ่า หรืออาจจะเป็นกิจกรรมที่ อ่า เด็ก ๆ เน้น มองจากเด็ก ๆ เป็นหลัก แล้วก็เผื่อคุณพ่อคุณแม่มาแจม ซึ่งก็คือเพื่อน ๆ มา มาด้วยกันได้นะครับ สวนสนุกก็ได้ ถ้าเกิดแบบลูก ๆ อยู่วัยเดียวกันนะครับผม อ่า คาเฟอะไรต่าง ๆ นะครับ ตรงนี้ก็มีแค่ อ่า มา มานั่งดื่มกาแฟ ดื่มเครื่องดื่มเย็น ๆ ผมว่าตรงนี้เราก็น่าจะผ่อนคลายพอแล้วนะครับผม อยากให้ลองตรงนี้ก็ได้นะครับ
อ๋อ ครับ อือฮึ โอเคเลยครับ โอ้โฮ ตรงนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะครับ ก็เป็นการเที่ยวธรรมชาติ หรือว่าชิล ๆ ไม่ต้องทำอะไรเยอะเนาะ ไงก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับ สำหรับคำแนะนำนะครับ
ครับ อา ครับ ด้วยความยินดีนะครับ ตรงนี้หวังว่าคุณจะแบบว่า อา รู้สึกดีขึ้นนะครับผม แล้วผมก็เชื่อมั่นว่า ตรงเนี้ยคุณแบบจะไม่ได้รู้สึกแบบ อือ อย่างงี้ตลอดนะครับ ยังไงก็สวัสดีครับ